Ah, cash on delivery. <chuckles> Oo, kasi sa sobrang minsan dami na ng order, parang ewan ko, ah, bakit ganun yung, ah ah, line up na yun na ano, na 'pag madami ng order na hindi na gumagana yung COD. Siguro, ah, parang isa din siya sa aking ano, <chuckles> hamon din. Orange app yun. 'Pag ano na ako, 'pag siguro 'pag nakaka kasi ano, eh, nung nag-wo-work talaga puro order, 'pag nakakawalo, 9, wala na, hindi na makakapag-COD. Oo ba ang 'di ko alam, ah, sa oo, sa 'kin ha? Kaya ginagamit ko <laughs> Hindi, kasi kadalasan din naman binibili ko ano dito sa sa pusa ko, eh, kailangan niya. Mm, i-online ko na lang. Eh, siyempre ang dami. <chuckles> Hmm. Hmm. Ah, ay yung parang ano siya, <inhales> yung door to door, gano'n? Parang pasabay? Yun ba? Hindi? Hindi pasabay. Na narinig ko, pero hindi ako ganun ka-familiar. Oo. Amazon, oo meron Amazon. 'Di ako nag-aano dun. Sa Amazon legit ba yun? <chuckles> Ah, dun ka nag-o-order. Ah, okey. <chuckles> 'Di ba parang ano dun, yung more on gadgets, di ba? Hindi? Hmm, hindi ko siya nache-check. Hindi ko ano, local ano lang ako <laughs> Oo. Oo, hindi hindi ka pala ano sa Mm. Eh, ikaw anong ano, hamon sa naranasan mo 'pag namimili ka sa mall 'tsaka online? Ay oo. Totoo. Ta's ang ingay pa 'no? Pumunta ka nga mall oo, tama. Mm, mm, makukulit. <chuckles> Tatakbuhan <chuckles> Mm. Mm. Mm. Sinanay din. Ay, ang tagal.
Oh. Aha. Oh. Anong anong app yung gamit mo? Oh. Oh, yeah. Nili-limit? Baka maadik ka daw. <laughs> Oh. Oh, para siyang para siyang ano, tawag nito? Yung may magde-deliver sa'yo? Parang Anong tawag nito? Na narinig mo na yung Door Dash? Yeah, door to door. Hindi pasaba yeah. Parang Oh. Pero ano, Amazon? Meron ba nun? Hindi Yeah. Dun ako nag-o-order lagi. <laughs> Hindi, kahit ano meron. Mhm. Du dun ako lagi nag-o-order. Ah, oo. COD? Ah, ngayon ko lang narinig yun. <chuckles> Oh, sa mall ang hamon 'pag ano, 'pag maraming tao. Yun ang nakakainis. <laughs> Mins Mm. Yeah. Minsan ang dami-daming bata. <chuckles> Mhm. Yes. 'Yan nung last time na nagpunta ako sa mall daming tao. Kasi holiday 'ata yun? Tapos, nakapila, tagal ng pila. Mga 20 minutes bago pa nakapagbayad, eh. So yun yung pinakamalaking hamon minsan.

Sobra naman yung marketing strategy nila. <chuckles> Na na nagpapaniwala na tuloy yung mga tao sa ano.
<chuckles> Ah. Ah, kasi 'pag kaka-start lang nila wala pa mga customer, so minsan talaga kailangang pekein.
At Mm. Sobra naman. <laughs> Mhm. Oo
Hmm, yun lang pag. <laughs> Natyempuhan.
So sa second question tayo, paano mo pinipili kung kailan mag-shopping sa mall at kailan sa online?
Mhm.
Mm.
Ikaw muna.
Sa akin ano, yun nga sa o sa oras kasi mapaka ako ha personally napakadalang kong makapunta sa mall. Siguro yun nga kagaya nagpunta lang ako sa mall nung pinaayos ng cellphone, yun lang. Hindi hindi ako mahilig mag-mall para kasing oo wala ako oras din. <inhales>
Mhm. Hmm. Oh. 'Di ka mahilig? Oh malayo malayo ba mall sa inyo?
Sakto lang naman, eh, wala parang nakakatamad, tas alam mo yun yung parang 'pag nasa mall ka kasi kahit 'di mo kailangan mapapabili ka talaga eh 'no. Oo. <laughs> I iwas talaga kaya ano, mm, ganun. Ikaw?
Mhm. Napapabili ka eh 'no. Yan, yun nga problema din yun. <chuckles> Mhm. Yeah, um, yun din iniiwasan ko minsan. <chuckles>
Mm
Kaya yeah mad madalang lang ako mag-mall.
Mm.
Kung kailangan na kailangan ko lang talaga.
Ano din sa oras kasi parang ano yun. Oo, may nag-working ka ba? May working ka? Oh 'di ba parang ano sa oras, parang ipahinga mo nalang yung ipagmo-mall mo. <chuckles> Mhm.
Kaya makain sa oras, Mhm. Yeah. Mhm. Yeah. Nagpupunta lang ako 'pag kunyare maaga natapos sa work.
Oo. Ay oo.
Tas may libre akong oras, yun. Para makapaglakad-lakad na rin eh.
Tsaka mm, bonding with friends din, pwede din yun 'no. Kapag nagkayayaan.
Mhm, yun. Yeah
Hmm. Ikaw, ano pa? <chuckles>
Yung Hmm. Yun lang naman. Tapos, gawin natin yung pangatlong tanong.
Hmm. Ano, ano ang mga
Ano ang mga hamon na nararanasan mo sa pamimili sa mall at online?
Matik yan quality talaga. <chuckles> Quality nung product.
Mhm.
Yun talaga nag-aano diyan eh, tsaka yung ano din. Kasi minsan ano din yun, tawag dito, pag sa dito 'pag sa online ka minsan walang COD. <chuckles> Parang ang hirap din kasi mag-risk 'pag ganun eh.
Oh. Wait, ano yung ano yung COD?

Yun lang naman sa'kin quality talaga, eh, 'tsaka yun, 'pag di ka makakapag-refund kapag gusto mong ibalik yung item, 'di ba ikaw pa mag a ikaw pa gagastos nung pagbabalik. Oh, ikaw na mm, umorder ka na, ikaw pa gagastos ng pagbabalik? Parang mm, shipping, eh, e hindi mo naman kasalanan na defective yung pinadala nila or hindi tama 'di ba? Parang parang kasalanan ko pa na ako yung ano, ah, <chuckles> umorder, eh, kasalanan niya 'to. Oo ta's minsan, yung sa seller hindi hindi agad nag-rereply. Siguro, mm, halimbawa may ano, may tanong ka about dun sa item, bago sila maka-reply yung iba hindi naman lahat, pero yung iba bago pa maka-reply mm, kinabukasan na, ay ang ano, di
Mhm. Oo yun yun yung ayaw na ayaw ko. Hmm, ta's minsan mas mahal pa yung pagpapa-balik eh 'no. <laughs> Mhm. Di ba? Kaya <snorts> Oo, yup. Mhm. Mhm. Siyam-siyam. Yeah. Parang parang ayaw nila ng business, eh, 'no?
mm, pero ano naman, understandable din naman kasi siyempre baka madaming ano, madaming nag-cha-chat. Mm, madaming nagtatanong about dun sa product baka natatabunan. Yun lang, ano pa bang ano sa hamon sa ano, yun 'pag mm, mm. Oo. Ah, kasi ano, hindi ata matamis oo. 'Yong naka nauunahan ka. <chuckles> Kailangan talaga bilisan diyan, eh, mag isip ka talaga ng mabilisan, eh. <chuckles> <chuckles> Ay naku, dapat talaga pagkita mo 'no, hindi ka na mag-iisip, bilhin mo na agad. Mm. Oo. Dami din na ano, eh, so yan patapos na tayo. Thank you sa time ha? Oo, oo, oo, ingat.
Oorder, mhm. A Mhm. Online. Oh, minsan din, 'pag umo-order ako sa online um, 'pag medyo natagalan ako, mag-checkout na so-sold out na yung item. <laughs> Ang bilis, lalo na 'pag may sale. Yeah, naubusan ako. <laughs> Kaya, mag Hmm. Mag magche-checkout na ako, eh, ta's biglang sold out nakalagay. <chuckles> Mm, bili na kaagad. <chuckles> Pero delikado rin yun minsan <chuckles> Uy, salamat. Mhm, till next time. <chuckles>

Sa mall.
Hmm, tapos kapag oo 'pag ubos na yung ano, yung sizes nila.
Mm. If
'Pag may na nakita kang gustong-gusto mo 'di ba? Tapos
Pero alam mo may na ano ko sa ano, sabi nila minsan daw hindi pa naman daw talaga ubos yung stock, tinatamad lang kum kumuha ng stocks. <chuckles> Oh, alam mo na na ano mo yun?
Oo, yung sa likod. Yeah, siguro nga. <chuckles>
Di ba? Tinatamad lang sila. Mm.
Tas Hmm, tas sasabihin nila'y like tapos pupunta lang pala sa likod. Maghihintay lang saglit tapos lalabas na. <chuckles> De
Matagal ng konti yun 'no?
Hmm, narinig ko nga 'yon.
Di ba?
<chuckles>
Nakakainis din eh, 'di nagta-trabaho nang maayos, gustong-gusto mo yung item, eh
Ayan na. Hmm.
Tas wala.
Siguro 'pag ano, 'pag hindi ka nila nagustuhan.
Mm, ay, oo.
'Pag ano, 'pag di ka mabait, kaya kaya ako 'pag nag
Tsaka ayaw ayaw kami kam accommodate 'no? Mhm.
Yeah, 'pag nagtatanong ako friendly talaga para <chuckles> tulungan.
Mm. Para ilabas talaga. <laughs>
Kaya <laughs> kasi kahit ako naman, kung ako yung nagtatrabaho, kung masungit yung pagtatanong nila. 'Di ko rin sila yaan. <chuckles>
Mm. Oo nga naman, eh, sila din naman kasi dun. <laughs> Siya lang talaga kasi siya yung pinagtanungan mo.
Wala naman makakaalam. <laughs> Mhm, bahala na sila.
Oo. Tapos ano pa?
Ano pa ba sa mall? Oh, 'pag minsan ano 'Pag gusto ko mag-drive sa mall tas walang parking. Yun nga 'pag maraming tao.
Mm, mahirap mag-park.
Mahirap, mhm.
Totoo.
Minsan dun naubos yung oras eh.
Naghahanap ng parking tas may makikita ka pang ano 'no, tinatayuan yung parking bastos. <laughs> 'Di ba?
Yeah. <laughs> Parang parang gusto kong anuhin eh. <laughs>
<laughs> Sasakyan ka ba? <chuckles>
Ganyan. Nakakainis 'yon. <chuckles>
Hmm, tagal oras din yun, nakaka-badtrip nga din, totoo.
Mhm. Tas wala pa din yung kung sino man yung inaabangan nila.
Hmm.
Pero mahirap din
Galit pa 'pag pinaalis. <chuckles>
Yeah, mahirap din kaawayin eh kasi 'di mo alam kung anong gagawin sa kotse mo 'pag umalis ka na.
Mm. Oo, baka mapag-anuhan din, mapagtripan.
Mhm. Yeah. Kaya hinahayaan ko na lang sila.
Less hassle din eh, kasi 'pag commute eh, kaya talaga ano, lalo 'pag madami ka bibilhin. Mm.
Tapos. Mhm. Oh ayan, mahirap din dalhin 'no.
Oo, mahirap iba ibyahe, 'yan, Diyos ko.
Tapos, ano pa bang mga problema sa online naman?
Ano?